はい。
ま、お肉だったり、ま、もうほぼ肉ですで、あっちなんで。<laughs> ま、こってりしたお肉、なんか日本の焼き鳥のタレのもっと濃い版みたいな。
あ、肉が多いんですね？ はい。おお。
もうそうですね、わびさびもなんもない、もう頭悪い料理みたいな感じだったんですけど。
<laughs> 頭悪い料理。<laughs>
そうなんですよね。もう、こ濃いこそ正義、みたいな。<laughs>
<laughs> もう、こかけ濃い濃いほどいいみたいな感じ。
ああ、そうそうそうそう、そんな感じで、ん、まあで実際そこのおばちゃんたちちと話して、こう何にしようかなって迷ってたら、「お兄さんたち」っつって、「これうまいよ」っつって、言われて、で、僕らもなんかちょっとそう、なんすか、洋画の世界に入り込んだみたいで、「ああ、ほんとかよ、お姉さんたち」みたいな。「じゃあ、おすすめを聞こうか」みたいなことを言ったりして。
にえ。 はい。 ええ。 はい。 はい。 ええええ。
たら、「あんたたちジャパニーズだろ」っつって、「照り焼きうまいぞ」みたいな。
<laughs>
ああ、言ったりして、「ああ、じゃあ、それもらうわ」みたいな、そういう会話が繰りひろれられですね。あ、結構そういう、文化交流の場になるのもいいかなみたいな。ありましたね。はい。
ああ。 ええ。なるほど。
あれはすごく印象的でしたね。はい。
なんか、いろんなとこの屋台行かれてますね、ほんとに。
そうです、なんか結構その、現地のご飯、なんか僕たちいつも旅行行く時のモットーが、現地の飯は絶対食おうっていう。なんかそういうモットーっていうか、なんま、分かります？こう、あっちの国に行ってまで小綺麗なレストラン行く必要ないだろうって考えちゃう人なんで。
はい。 ええ。 はい。 分かります。ええ。 ああ。ま、確かにそうですね。
ま、結構そういう地元に溶け込むようなはい、ところだったりは行きますね。あとそう圧倒的にあの、現金文化だなってのは <laughs> 結構
げ現金文化ってどういうことですかね？
ああ、もうクレジットカードが使えないみたいなね。不便っていうのは結構あって、もうちょい両替しときゃよかったみたいなも、あったんですけど、まあ、良さがあるのかなって思いますね、はい。
ああ。 はい。 ああ。なるほど。 ああ、屋台でやっぱりクレジットは使えないんですね。
そうですね、使えあ、ま、使えるなんか先進的なところもあったんですけど、ま、ごくわずかみたいな感じで、はい。
はい。

そうですね。
へえ、なんかまあ、中国独特の食べ物って感じですね、ほんとに。
そうなんで、あんまでも中華料理で腎臓のイメージなかったので、まあ意外でしたね。あ、こういうもん食ってんだと思って。
ああ、ま、確かに中華のレストランでそんなメニューないですよね、腎臓を使った。
そうですね。はい。そうなんですよね。ていうところで、まあ結構せはい。
ホット。 屋台だけの特別な食べ物なんですかね？腎臓は。
せうん。 なんですかね。ま、屋台って、 お店が出してる屋台だったら普通に多分お店でも注文できるとは思うんですけど。
あ、はい。
はい、まあなあも、普通に売られてたんで、まあ意外だったかなっていうところではありましたね。
ああ、その、例えば日本で屋台っていうと、あの、お祭りとかそういうイベントとか、特別な時しかあの、出てこないですけど、中国やその夜市行った時は、ま、特別な感じじゃなくて、日常なんですか？屋台は。
うん。 はい。 そうですよね。 はい。 はい。 はい。あ、もうなんかね、ないですね。はい。台湾の夜市はもうほんとに、な、屋台と言いつつ、多分毎日やってる感じじゃないですかね、多分。
ああ。
そうですね、あと なんすか、その結構じょ常設の屋台みたいなのって結構外国あって、シンガポール行った時もなんかその、ま結構リーズナブルで食べれる、なんかその、屋台っていうか、いろんなこうお店が軒を連ねてるようなフードなんつか、や屋台版フードコートみたいな。<laughs> はい。あそこで、はい。
はい。 ええ。 はい。 ええ。 ああ、じゃフードコートがなんか外にあるような感じなんですね。
ああ、なんかそんな感じですね。で、あの、チキンライスみたいの食べて、あれはすごくさっぱりしてて美味しかったかな、シンガポールのチキンライスは、はい。
はい。 へえ。でもフードコートが外にあるって考えると、その現地の人も普通に食べに来てる感じです？夕飯とか昼食を。
はい。 あ、そう、食べにき食べに来てますし、そのシンガポールのその、市場っていうか、屋台はもう相席が普通です。もう、なんか。
はい。

はい。
て感じだったんですけど。なんだろうな、多分その外国特有のすごく濃い味付けだったので、その素材の味は、あんまりわかんなかったですね。ま、ただまあ、悪くはないなって思いました。はい。
ええ。 ああ、ま、素材っていうよりは、そのスープとかその味が独特だったって感じなんですね。
え、そうですね。はい、まあ、食感は独特だったかなっていう感じですね。まあ、なので、まあ、外国は全然しら違うもん食ってんだなみたいな、<laughs> はあります。はい。
ね、へえ。 <laughs> うす、それはあの現地でも普通に食べてるもの、なんですよ。それとも観光用に作られた食べ物って感じなんですかね。
どうなんですかね。まあ、でも結構みんな食ってたので、もしかしたらあっちだとなんか普通なのかもしれないですね。なんかその、なんか結構骨の髄まで食いしゃぶるみたいな感じなのが。
はい。 ああああ。りょ料金的料金ってか値段は安いんですか？
ああ、もうすごく安いです。あの、日本のお祭りの屋台ぐらいです。本当に。ひとくし、さんびゃくえん。
ああ、でも日本の、屋台って結構あの、みや通常の値段よりちょっと高めに設定してあるじゃないですか、日本の屋台で。そうでもないんですか？
はい。 まあまあまあ、そうですね。もちろん、そうです。 いや、まあ、3、400円ぐらい、換算してだったので。まあまあまあまあスーパーのお惣菜よりは高いけどもみたいな感じです。だいたい。
ああ。 ええ。 ああ、ま、でも体験するならまあ、これぐらいならいっかって値段なんですね。
ああもう全然、はい。いい体験だったかなという風に思いますね。はい、すごく楽しかったですね。
はい。 他にはなんか思い出に残っている体験ってあります？
あとね あと、その中国に行った時に
はい。
どこだっけな、上海だ、上海で、えっとまた豚シリーズだと。
ええ。